Но родители мои, кстати, никогда не присутствовали, потому что они живут в другой стране. Э, и они как-то, ну, они знают, что мы празднуем и что для нас это такой, м
Мгм.
<grunts> Э, с ну и не хочется сказать прям священ не хочется сказать, прям священный праздник, но да, важный, а, и как-то он светлый. Н вот, хорошее слово, вот светлый он, всё-таки, праздник, потому что, а, ну, вот какая-то даже атмосфера в воздухе, что ли, вот именно в этот день, как-то по-другому и дышится. Ну вот что-то светлое для меня, и и потом и потом Иисус Христос- он же присутствует абсолютно во всех вероисповеданиях. Это можно взять иудаизм, ислам, буддизм, э, и в любых, э, религиозных писаниях везде описан Иисус. А, и, может быть, он не во всех религиях, э, играет очень важную роль, такую какую-то главную, как, например, в христианстве, да. А, потому что, например, в исламе
Важный праздник. Мгм. Так. Мгм. Так. Поняла. Так. Ну, в исламе он встречается как, э, как он, кто, как наставник?
Пос у да, как как посланник, да, также, как пророка как пророка его, да, его чт его чтят, как пророка, да. Просто в исламе немножко другая традиция. Там считается, что нет ничего важнее и главнее чем Аллах, и поэтому все пророки они как бы немножко, м, на встают
Как посланник, да, мгм, как пророк. Да. Мгм.
а, на ну, на ступеньку ниже. Хотя, например, в исламе тоже празднуется день рождения, э, пророка Мухаммеда. Есть такой праздник. Так что мгм.
Та. Так. Ещ а вот ещё у меня такой вопрос, касаемо твоей Пасхи. Вот, э, вы, получается, идете утром в церковь, а, там ставите свечку, потом готовите домой, идёте, готовите рыбу, а есть ещё что-то? Вот ты сказала ещё рис, а есть ещё какие-то там, э, не знаю, сладости или что-то ещё, какие-то традиции, именно которые обязательно нужно сделать во время вот именно Пасхи?

Мгм.
Эта, а, рыба, э, которая завернута в ла в лаваш. Э, любая рыба, которая заверн ну, но чаще это это речная, но так как эт у них всё всё-таки, а, оригинально это должна быть какая-то речная рыба типа форели.
А какая рыба? Любая. Мгм. Так.
Эм, м, то есть, а а, ры ну, я расскажу р рецепт, потому что вот это вот как бы тоже наша семейная традиция, которую я не знала, но которая стала нашей новой традицией вот именно запекать, ам, рыбу, а, в лаваше, то есть в нижний слой лаваш, потом ставишь рыбку М-да, в рыбку ты ставишь, э, внутрь обязательно мяту и ещё они специи такие как кориандр. Они очень любят красный перец, паприку, ну, соль, перец, понятно, а, ломт ломтики лимона и
Мгм. Так. Интересно. Мгм.
э, боже, как же это по-русски то, эта трава. М, чабрец что ли, э, ну, вот, ну, такой тоже можно поп па положить. Нет, чабрец чабрец чабрец, э, да, и ой, я знаю, как это будет по-армянски- урц. Навер вроде бы по-русски это переводится как чабрец, но я вот могу ошибаться, но по-армянски это будет урц. И всё это внутрь и сверху еще раз закрываешь лавашом. Тут важно, чтобы лаваш был тонкий, от этого тоже зависит вкус, и ставишь в духовку, ну, там на 20-30 минут и и з верхняя корочка лаваша, она будет такая хрустящая, такая з да, хрустящая, звонкая, а, з ну, вот и этот лаваш как раз таки чаще всего любят есть дети, ну, а рыбу обычно едят взрослые.
Укроп, петрушка, может быть, или нет? Лавровый лист? Чабрец, так. Ага. Мгм. Так. Хрустящая? Ага. Тюрю, а вот можно сказать, а, вот, э, получается, когда вот готовите эту рыбу, а, вы вы кого-то в гости зовете? Или всё-таки просто это семейная традиция, там муж, жена, ребенок поели и всё? Или нужно собрать каких-то там, а, маму, папу, бабушек, дедушек пригласить и вместе поесть эту рыбу им на Пасху?